อืม เข้าใจเลยค่ะ คิดว่าพอยท์นี้น่าจะมีหลาย ๆ คนเป็นแล้วก็ กำลังแบบว่า Stuck แบบคุณอยู่เหมือนกัน ทีนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ทักษะที่คุณแบบว่าฝึกแล้วก็ขาดแรงจูงใจเนี่ยค่ะ เป็นทักษะประเภทไหนอะไรบ้างอะคะ?
อืม อืม อ๋อ เป็นการวาดภาพค่ะ
อ๋อ เป็นวาดภาพใช่ไหมคะ คุณเป็นอาชีพรับวาดภาพ อะไรแบบนี้ อิสระใช่ไหมคะ?
ใช่ อือ ไม่ ๆ คือไม่ได้ ไม่ได้เป็นอาชีพค่ะ คือ คือด้วยความที่เราชอบขีด ๆ เขียน ๆ จดโน้ต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอะก็ ก็เลยแบบเหมือนกับ เออ เฮ้ย คือ คือมีความรู้สึกว่าถ้าโน้ตของเราอะมันประกอบด้วยรูปภาพ อะไรพวกเนี้ยค่ะ เป็นแบบเหมือนกับ เอ่อ รูปภาพทั่ว ๆ ไปที่แปะในโน้ตอะค่ะ มันก็มีความรู้สึกว่าเออ โน๊ตเราก็คงจะสวยแล้วก็น่า น่าอ่านน่าติดตาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จริง ๆ แล้วมันก็เป็นแบบโน้ตของเรา คนเดียวอะนะคะ
อ๋อ อืม เข้าใจค่ะ ทีนี้เห็นตอนแรกคุณแจ้งว่า อ่า ในช่วงแรก ๆ ที่ทำอะ คือมี Passion แรงกล้ามากเลย แบบว่าอยากที่จะทำแล้วก็แบบ อ่า มีแบบในหัว อืม ในหัวมันมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา มีความตื่นเต้นที่จะทำ อยากทราบว่าเป้าหมายแรกตอนนั้นน่ะค่ะ คิดออกไหมคะว่า คุณแบบว่ามีเป้าหมายที่จะทำเพราะอะไร?
อืม อืม มีความตื่นเต้น ใช่ เออ